Oui, bah, heu, je sais que ça a l'air bizarre, mais, heu, comme je dis, ça me perturbe parce que c'est une, heu, une forme de ma personnalité, heu heu, mais en fait, où je n'en avais pas conscience et tu sais, quand tu vis avec une idée de toi pendant, bah de je j'ai plus de 60 ans, hein, donc heu, quand tu vis avec cette idée de toi pendant tout ce temps-là, heu et puis que tu réalises qu'en fait c'était peut-être pas ça du tout, heu, heu, je trouve ça très perturbant en fait.
D'accord. Oui. D'accord et pendant ces ces quelques jours, heu, où tu as été isolée de ton entourage, hem, heu, habituel, heu, est-ce que tu as pu rencontrer par exemple, heu, des voisins qui étaient dans la même situation que toi? Est-ce que tu as pu, heu, développer des des échanges, aller vers les autres?
Oui. Oui, alors c'est vrai que, heu donc là je loue un appartement avec une chambre et les propriétaires habitent à 50 m donc dans dans une dans leur maison principale et c'est vrai qu'évidemment bah dès que tu loues quelque chose et qu'il y a plus d'électricité forcément tu fais appel aux propriétaires et c'est vrai qu'ils ont été absolument charmants, ils sont venus tout de suite. Bon évidemment, heu, contre l'électricité, ils savaient pas faire grand-chose, mais quand, heu, l'électricité est revenue, heu, je me suis rendue compte que le, hem, le routeur de la wifi était, heu heu, bah il marchait plus. Donc là, ils ont diligence pour aller chercher une nouvelle boîte et me me reconnecter puisqu'ils savent que je travaille en ligne. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont restés. On a d'ailleurs pris un verre ensemble, heu, heu, heu, sur la terrasse et donc c'est vrai que ça nous a un petit peu rapprochés alors qu'avant bah je les avais vus probablement qu'1 fois tu sais pour remettre les clés et puis, heu, voilà pour l'entrée. Donc ça c'est vrai que quelque part c'était c'était pas mal, oui.
D'accord. Oui, il t'appelle Oui. Oui d'accord. D'accord. Pour l'entrée? Ouais. Et et Et heu, ça a dû, heu heu, te te remettre du baume au coeur de passer ce ce moment avec eux?
Oui tout à fait et puis aussi, hem, eux ils ont une boulangerie qui est à peu près à 2 kilomètres, heu, d'où j'habite, heu, j'ai pas de voiture, donc je lui ai demandé est-ce que je à la boulangerie il y avait de l'électricité, donc je lui avais demandé si je pouvais aller charger donc tous mes appareils, heu, à la boulangerie et elle m'a dit: «Mais absolument. Pas de problème». Et quand je suis arrivée là, heu, ça c'était assez sympa. Heu, évidemment, heu, j'avais pas eu mon café le matin, ce qui met d'extrêmement mauvaise humeur. <chuckles> Donc, heu, j'ai pris 2 cafés lattés et un sandwich et en fait, heu, la serveuse m'a dit que c'était, heu, offert par la maison. Donc je trouvais que c'était assez sympa quand même oui, oui c'est vrai. Oui.
D'accord. Ah oui. <laughs> Oh c'est formidable! Oh c'est formidable, heu, d'être entourée comme ça!